Kendi kendine öğrenmek mümkün mü? Nasıl?
Yani, şey, bi birçok konuda aslında bence mümkün ama z biraz, tabii, yani, öz disiplin dedikleri şeye bağlı sanırım. Emm, hani, motivasyon, yani, motivasyon kısmını, eee, hani, insan kendi kendini motive edebiliyorsa ve, eee, hani, o disiplini sağlayabiliyorsa devam etmek için bence birçok konuda mümkün, her konuda değil tabii ama. Emm
Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Peki, herkesin kendine has, eee, yani, bireylerin kendine has metotları olur, değişik değişik. Mesela, senin böyle metotların var mı?
Hı hı. Emm, evet, o, yine konuya göre değişiyor ama ben genelde şey yaparım, eee, liste, hani, gerçi hayatın diğer alanlarında da çok kullanırım ama liste yapmayı, eee, genelde çok severim ve bir, işte, hani, çalışma planı çıkarırım genelde. İşte, tamam, şuradan başlayacağım, şu kaynağı önce bir bitireceğim, eee, oradan şuna geçeceğim, sonra bu konu biraz daha detaylı çalışmam gerekecek, buna 1 hafta ayıracağım vs. gibi. Böyle, bir adım adım, emm, bir güzergâh planı yaparım aslında öğrenme eee, ye giden, eee, ve, hani, o listeyi biraz takip etmeye çalışırım. Evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Plana sadık kalırsın. Genellikle anladığım kadarıyla planlı bir insansın zaten ama benim sormak istediğim şey şu: Kimi mesela görsel hafızasının çok, emm, iyi olduğunu söyler, "Ben görerek daha iyi anlarım." der. Kimi der ki ben yazarak daha iyi çalışıyorum; "Kendi kendime öğrenme..." Kimi der ki ben duyma yetimle daha rahat çalışıyorum. Sendeki durum nedir peki? Hani, b nasıl çalışırsın?
Evet. Hı hı. Hani, o dediklerin arasından aslında şey biraz, eee, yazarak, eee, çalışmaya biraz daha yakınım. Hani, not alarak çalışma veya, işte, hani, gö bir şeyi izliyorsam onun notunu alarak çalışma biraz, hani, bende etkili oluyor. Ama bir de şey, eee, şeyi çok, hani, yapmaya çalışıyorum: Bir şeyi öğrenir öğrenmez, hani, uygulanabilir herhangi bir şey öğrenince onu bir uygulamaya, hani, çat pat bile olsa, eee, bir uygulamaya çalışıyorum. Hani, hata yapayım, yapmayayım o fark etmez ama, hani, onu ona bir elimi atmaya çalışıyorum ki aklımda kalsın ve, hani, öğrendiğim şey biraz teorik ama pratikte nasıl çalışıyor gibi bir, eee, görmek istiyorum genelde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Aslında bu senin ve, yani, çok, böyle, cesur olduğunu, ııı, anlıyorum bu konuşmandan. Bu, senin cesaretinle alakalı çünkü, eee, son zamanlarda genellikle, eee, kimse böyle cesaret edemiyor. Acaba yanlış yapabilir miyim, acaba, eee, herhangi bir hatam olur mu insanlara karşı, böyle, bir çekimserlik gösteriyor. Peki, son zamanlarda, eee, en yeni öğrendiğin şey neydi? Nasıl öğrendin, nasıl gittin?
Doğru. Hı hı. Emm, ya, şey, Portekizce biraz öğrenmeye, eee, çalışmıştım aslında uzun zamandır, eee, ama, eee, yani, gerek iş yerinde İngilizce konuşuluyor olmasından, gerekse, işte, eee, burada master da yapmıştım, orada master'da da hep İngilizce konuşuluyordu falan. Eee, bir de hayatın yoğunluğu falan çok, eee, ileri gidememiştim aslında. Sonrasında, eee, biraz, hani, eee, kendi hani, utançla da karışık, biraz kendime kızınca, eee, kızarak şey yaptım artık, tamam, hani, eee, son bir kez plan yapacağım ve, hani, bunu takip edeceğim diye. Eee, sonrasında, hani, daha önceki yıllarda hiç kaydedemediğim bir aşama kaydettim ve, böyle, biraz hızlıca öğrenmeye başladım. Eee, sana söylediğim gibi, hani, artık bir şeyi öğrenince sadece aklımda tutmaya çalışmıyorum da, hani, onu gidip mesela bir markette bir birisiyle karşılaşınca vs. kullanmaya da çalışıyorum falan. Eee, sonra bol bol not almaya başladım. Hani, bo hani, giderek büyük bir defter oluşturmaya başlıyorum Portekizce notlardan.
Hı hı. He he. He he. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. A, güzel. Bayağı güzel. Hı hı. Evet. Yani, günlük haya Hı. Evet, mükemmel. Yani, günlük hayatını yansıtabilmen aslında çok mükemmel. Peki, bunların dışında, mesela, dil çok ayrı bir konu, yani, maruz kalmaya da özen gösteriyorsun anladığım kadarıyla. Maruz kalma sanırım öğrenmenin, özellikle dil öğrenmenin büyük bir bölümünü oluşturuyor ama mesela başka bir konuda, eee, aşırı merak ettiğin bir konuda nasıl öğrenme isteği, yani, öğrenme yolun ne?
Evet. Çok doğru. Hı hı. Emm, yani, kendi kendime öğreneceğim şeylerde iş yerinde b bayağı bir şey öğrenmem gerekiyor. Eee, işte, hani, eee, durumun n ne tip bir şey, eee, ihtiyaç doğurduğuna, eee, göre. Eee, işte, mesela son zamanlarda biraz, eee, işte, Google'ın bu, emm, hani, Excel dosyaları gibi şeyler var ya, onlarda, eee, biraz daha, eee, ileri seviyede şeyler yapma, hani, raporlamalar yapmam gerekti. Bazı, eee, verileri daha detaylı görme, daha detaylı çekme, eee, konularında talepler geldi ve, hani, orada biraz eksiğim olduğunu fark ettim. Onda da şey yaptım, mesela, emm, Udemy kursları var şeyde, internette, işte, hani, kendi hızında istediğin, eee, bölümlerini izleyerek şey yapabiliyorsun. Şirkette de, iii, şey, yani, ona erişim veriyorlar bize ücretsiz olarak. Oradan. Hı hı. Oradan, böyle, eee, yine şey kurslar seçtim, eee, seni pratik yapmaya zorlayan kurslar. İşte, mesela bir konuyu anlatıyor ama sonra senden de istiyor ki, hani, şu, eee, işte, veri tabanından, ııı, bana bu bilgileri çek vs. diye de ödev de veriyor falan. Emm, o tarz kursları aldım ve çok kısa zamanda çok bayağı bir şey öğrendim ve çok keyifliydi aslında.
Hı hı. He he. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. A, çok iyiymiş. Senin, yani, şöyle, bu biraz da ihtiyaçtan kaynaklı bir kendini kendine öğrenme olmuş, anladığım kadarıyla. Ama mesela, hani, eee, nasıl anlatayım? Mesela, örneğin, örnek olarak söylüyorum, kara deliklere çok ilgin var ya da astronomiyle alakalı bir, eee, konuya çok ilgin var. Peki, bunu sadece kendin için, kendi ruhunu tatmin edebilmek için nasıl öğreniyorsun kendi kendine? Hani, takıntı hâline mi geliyor senin için yoksa, hani, gene mi planlısın? Ne neler yapıyorsun bununla ilgili?
Evet. Evet. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, o tarz, böyle, bir konuyla ilgili, mesela, tarihsel bir şey olabilir veya evet, bazı merak ettiğim konularda biraz, eee, hani, okuma yaparak genelde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir de, hani, ona meraklı insanlarla biraz, hani, ya da o konuda bilgili insanlarla karşılaşırsam, hani, muhabbeti oraya getirip bayağı bir soru sorarak, a, o neydi, bu nasıl, falan, eee, gibi, hani, biraz öyle öğrenmeye çalışıyorum ama yine bireysel olarak, hani, kendi kendime, eee, öğrendiğim bir şey, emm, hani, yine son zamanlarda satranç diyebilirim. Satranç da ben küçükken çok oynardım aslında ama bir süre bayağı bir ara vermiştim, hani, oynayacak pek kimse yoktu vs. diye. Bu, eee, son 2-3 yılda da biraz, işte, müsaitlik oldu. Bir de internet üzerinden çok platformda, eee, kaynaklar buldum. İşte, oynama imkânı da çok artmış falan. Eee, böyle, bir ton, eee, şey, eee, kitaplarını, işte, o veya, işte, çevrim içi kaynakları incelemeye, oyunların analizini okumaya falan başladım. Turnuvaları takip etmeye başladım, falan. Eee, sonra o da, mesela, giderek, eee, hani, gelişiyor, tabii amatör bir şekilde gelişiyor ama, eee, orada da çok şey öğreniyorum aslında her her gün.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O, çok güzel. Hı hı. Evet. Bayağı iyi. Hı hı. Gayet güzel, gayet güzel. Peki, tarihle alakalı neler öğrendin? Mesela, bununla ilgili bir şey var mı? Bu, şuna çok takıntı ettim ya da çok öğrenmek istedim de öğrendim diyebileceğin şeyler var mı?
Hı hı. Hı hı. Yani, evet, benim eşim tarihçi. <chuckles> O yüzden biraz şanslıyım o konuda. Eee, şey, emm, yani, o çok ilgili, bir de, böyle, mikro tarih konularında, hani, çok emm, mesela bir mahallenin tarihi veya bir u emm, mesela, işte, hapishanenin tarihi veya, işte, bir kurumun tarihi falan, öyle küçük küçük alanlara çok girip çıkar. Eee, ben de oradan bazı konularla ilgileniyorum, işte. A, diyorum, o nasıl gerçekten o nasılmış? Hani, onu hiç düşünmedim falan. Onunla tartışarak aslında bayağı bir şey, eee, öğreniyorum. Bir de o çok okuyor, hani, o konularda. Eee, o yüzden benim o kadar okumama gerek kalmıyor. Eee, bayağı da bahsetmeyi de sever. A, bak, böyleymiş falan, biliyor musun diye. Eee, işte, şey falan da tabii, hani, emm, yakın Cumhuriyet tarihi, işte, eee, Osmanlı tarihi de, hani, kendisi bayağı bilir ama ben, hani, öğreniyorum, unutuyorum; öğreniyorum, unutuyorum gibi oluyor. Çok herhâlde ilgimi çekmiyor, bilmiyorum. Eee, ama evet, o o konuda da biraz şanslıyım diyebilirim aslında.
<chuckles> Çok iyi. Hı hı. Hı hı. <clears throat> E, çok iyi. Evet. E, çok iyi. Hı hı. <chuckles> Güzel. Hı hı. <chuckles> Ci biraz mı? Biraz mı? Çok şanslısın, bence çok şanslısın. Hani, bir şeye ilgin olup da yanında bir membağının olması gerçekten bir şans arada. Senin mesela ilgini çeken tarih türü nedir? Mesela, kimi biraz önce örnek verdiğin gibi, Osmanlı'dan, eee, hoşlanır, Osmanlı tarihine, eee, yo u yani, yoğunlaşır. Kimi, mesela, Avrupa tarihi, mesela, eee, eee, nedir? Soykırımla çok ilgilidir, ki bunun üzerine çok kitaplar yazıldı, çok fazla araştırmalar, makaleler yapıldı, kimi Çin tarihiyle alakalıdır. Senin ilgi olanın alanın olan bir yer var mı?
<chuckles> Değil mi? <chuckles> Öyle. Doğru. Evet. Hı hı. Evet. Ya, ben aslında şöyle ilgileniyorum tarihle. Biraz, hani, eee, günümüzde olan bir şey, hani, nasıl olup da buraya evrilmiş, eee, diye düşünerek merak ediyorum aslında. Hani, bugünle ilgili olmayan tarihi çok merak etmem as Hani, yani, he he tüm tarih tabii ki bugünle ilgilidir, yani, o ayrı bir konu da. Eee, ama, hani, bugünde çok net olarak görebildiğin ama "A! Bu nasıl olmuş da, bu 2 ülke birbirine düşmüş?" mesela, hani. Evet. Biraz, eee, hani, veya, işte, bu, eee, bu kavram nasıl bu hâle gelmiş? Aslında eskiden bu şekilde düşünülürken nasıl şimdi bu, eee hani üstüne bu tip söylemler s eee kurulur hâle gelmiş gibi. Biraz daha mikro, ooo, şeylerle ilgileniyorum oradan, yani, günümüzden geriye giderek aslında sorular sorarak tarihle ilgileniyorum diyebilirim.
Hı Hı hı. Anladım. Hı hı. Etimoloji gibi, etimoloji Hı hı. Evet. Hımm. Peki, bunlara bir örnek verebilir misin mesela? Ne neyi araştırdığını sadece çok merak ediyorum bu etimolojiler
Iıı. Ya, mesela, şeyi, bu, emm, hapishanenin tarihini, işte, emm, birkaç yıl önce, işte, hani, o onunla ilgili bir kitap da var Foucault'nun. Eee, mesela onu, bi eee, biraz ilgilenmiştim. Yani işte, gerçekten. Hani, suç nasıl tanımlanmış, eskiden ceza nasıl evrilmiş, eskiden nasıl ceza veriliyormuş, şimdi, eee, nasıl, hani, ceza sistemi nasıl değişmiş, hukuk nasıl değişmiş ve, eee, neden? Hani, eee, neden eskiden buy bu tarz bir otorite, eee, kurulurken, eee, suç üzerine şimdi çok daha ince, çok daha ayrı bir mekanizma, bir hapishane çev çevresinde bir mekanizma nasıl kurulmuş ve, hani, orada toplumun, eee, nasıl dizayn edilmek istediğil eee, istendiğiyle alakalı veya iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuyla alakalı detaylara da giriyorsun. Hani, sadece hapishanede ile kalmıyor aslında. Eee, mesela, o ilgimi çekmişti son zamanlarda. Onun dışında tabii ki, hani, bi birçok savaş oluyor, biliyorsun, onlar, mesela, Rusya-Ukrayna neden birbirine düştü, hani, ne oldu diye, böyle, biraz yakın. 90'lara gidiyorsun, oradan bir bakıyorsun, biraz daha geriye gidiyorsun falan.
Hı hı. Evet. Hı hı. İlginç. Evet. Hı hı. Evet. Evet, gayet güzel. Tabii. Tabii. Tabii. Ya, bayağı ilginç bir konu, kimsenin aklına gelmez bu arada hapishanenin kökenini araştırmak. Yani, gerçekten, iii, birilerinin bu kadar ilgi duyabileceğini, eee, düşünmüyordum. Ben daha çok şeyi, yani, benim beklentim şuydu, dillerle alakalı, mesela, örneğin, bir, eee, şöyle, eee, bazı insanlar, mesela, Çince karakterlerin kökenini araştırır. Hani, "N nasıl buraya evrildi?" gibi ben böyle bir şey bekliyordum. İşin aslı.
Bu şekilde. Evet. Evet. Doğru. Hımm. Anladım.
Ama şim bu gelince çok büyük bir şok oldu bende de, hani, ne nasıl yani, hapi Aslında, hani, herkesin anlamını bildiği ya da günümüzde belki de yanından geçtiği şeyi sen merak edip araştırmışsın. Bu çok ilginç bir konu yani.
Öyle mi? Hımm. Hı hı. Ya, ben şeyi biraz seviyorum, hani, bir, aslında, böyle, bir ucundan tutup bir konuyu araştırdığında aslında başka konularla alakalı çok fazla şey öğreniyorsun. O sürprizli bir araştırma oluyor. O çok hoşuma gidiyor bana tarih araştırmasında.
He, evet. Mesela, tarih dışında başka neleri araştırdın? Sadece kendin için. Mecburi olmadan yani.
Emm. Evet, ya, işte, bazen biraz gezmeyi de sevdiğim için genelde, işte, eee, hani, şeyleri araştırırım, eee, nerelerde biraz, eee, hani, çok turistik olmayan ama nerelere gidebilirim veya bi bir uzun gezi planı yapsam nereleri katabilirim, falan diye bazı bazen ülkeleri araştırırım. A, bak, buraya gitsem, şunu, şunu, şunu görmek isterim falan diye. Biraz, emm, öyle şeyler. Emm
Hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladığım kadarıyla bayağı planlısın, yani. Hani, bu ilk bahsettiğinde listeleme yapıyorum dediğini, hayatının bütün her yerine entegre etmişsin.
Evet. Evet, evet. <chuckles> Liste çok yaparım ben.
Yani, bu bu bayağı çok, yani, şöyle, bu bir düzen gerektirir, bu bir disiplin gerektirir. Eğer o listelere uyabiliyorsan zaten büyük bir disiplin örneğidir. Peki, bunu kendinde nasıl geliştirdin; bu disiplini, bu liste disiplinini?
Ya, liste, eee, yapması çok zevkli çünkü şey, hani, orada bir işi yaptığın zaman, hani, üstünü çiziyorsun falan, hani, bir şeyi başarmış gibi oluyorsun falan ya. Bir de ilerlemeni görüyorsun. Eee, zaten, hani, bir liste yapınca, emm, hani, yüzde, yü yüzde altmışını yapabildiysem o listenin, çok iyi bir şey bu. Hani, eee, biraz çünkü listeyi çok detaylı yaparım, hepsini yapmak mümkün olmaz, yani. Ama, hani, bir yüzde elli altmışını yapabiliyorsam, a, derim, tamam, bayağı bir şey yaptım falan. Emm
Hı hı. Ev Zaferlerim. <chuckles> Yani. He her seferinde bir, iii, şey, madde attığında, bu senin küçük bir zaferin oluyor, benim anladığım kadarıyla. <chuckles>
Hı. Tabii, tabii. Gerçekten öyle ve şey oluyor, işte, emm bu ta okuldan kalma bir alışkanlık galiba. Ders çalışırken de ben biraz, böyle, planlı yapıp öyle çalışırdım. Eee, ya, boşuna boşuna vakit harcamayayım diye, oradan geldi sanırım.
Gayet güzel. Evet. Peki, şöyle bir soru sorsam sana: Bu zamana kadar <clears throat> yaptığın en zorlu liste ve bunda bir zafer kazandın mı?
Hımm. Zor bir soru. Emm, <chuckles> o kadar çok liste yapıyorum ki. Emm, ya bir de çok farklı listelerim var, işte, eee, hani, alışveriş yemek listesi, evet, hani. Ama, yani, çok hatırladığım öyle zorlu bir liste. Genelde çok yapamayacağım şeyleri de listeye almadığım için, galiba biraz daha makul şeylerle doldurduğum için bence olmadı bir çok zorlayan bir liste. Ama belki de öyle bir şey yapmalıyım. Yani, kendimi çok zorlayacak ve çok, ııı, büyük hedefler koyacak bir liste de hazırlayabilirim belki. <chuckles>
<chuckles> Ya Hayatının listesi mesela. Hı <chuckles> Hı hı. Olabilir. Olabilir. Belki bir tatil rotası, hiç ummadığın bir yere olabilir bence.
Evet. Doğru, haklısın.
Çok güzel bir sohbetti. Çok keyif aldım. Ben her şey için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım, eee, zevkti benim için.
Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.
Ben de. Görüşmek üzere.